Non lo so quindi cioè, tu dici che comunque noi scegliendo cioè, facendo determinate scelte, potremmo in realtà dare, cioè più contributo di quello che pensiamo?
Mh-mh. Sì, secondo me sì. Se la mas se la massa ovviamente, se è il singolo io io io Valerio, no, ehm, faccio la raccolta differenziata lasciami dire o mi cambio l'auto elettrica e parco macchine, diesel, uhm, vecchi diesel, Euro 0, me ne faccio poco o nulla, no. Invece tanti, tanti Valerio, no, arriva la spinta dal basso, poi forse è utopistico, sto pensando, eh ammetto che forse è utopistico. Però nel corso degli anni se la spinta arriva dal basso, ehm, magari arriva anche ai palazzi del potere, no, i cosiddetti.
Mh. Sì, sì. Certo. Mh, mh, mh. Ah-ah. Okay. Mh, più Certo. Mh. Sì, sì. Mh. Guarda cioè, ho capito il discorso e, mhmm, forse da una parte hai ragione, però secondo me allora, per quanto riguarda la spinta dal basso, secondo me no, cioè non sono d'accordo perché secondo me, mhmm, cioè, innanzitutto io credo che non sia, ehm, cioè, non so come dire, non sia conveniente forse per nessuno in realtà, quindi difficilmente secondo me, anche se, uhm, diciamo la popolazione spinge per per questa per questa riforma, chiamiamola così, uhm, il governo non è tenuto per forza a seguire, insomma, questa richiesta. Oltre al fatto e fermo restando che, ehm, tendenzialmente non c'è una spinta dal basso, quindi nessuno, mhmm, farebbe mai così tanta pressione e anche se viene fatta con le manifestazioni, perché alla fine quando si manifesta per il clima si manifesta anche per questo, di manifestazioni per il clima ce ne sono state negli ultimi anni centinaia di migliaia, in tutto il mondo e non è cambiato nulla, quindi per me questa è la riprova del fatto che, mh, <clicks tongue> non è tanto.
Mh, mh, mh. Mh. Eh. Sì, questo per dire m Mh, mh, mh. Mh. Mh, mh, mh. Sì, anche se Allora, è vero